Oo, mak makulit talaga ako, pero ang ang pinagkaiba kasi tulad ngnapapansin namin, pwede akong maglaro ng, maging maharot, kasi wala 'yung mga magulang eh. Um, tawag do'n, ah, 'yung tatay ko hindi man laging dumadalaw kasi, ah, second fa family pala kami. <chuckles> Tapos, so ang kasama ko lang lagi is 'yong nanay ko 'tsaka, um, ah, ah, kapatid ko 'tsaka 'yong ah, kasambahay. Pero 'yung nanay ko nasa nagtatrabaho talaga siya kasi 'yong, siste da siste dati, mga dati pa, eh. Pero ngayon kasi work from home Oo. So, work from home makikita na talaga namin. So, masisita mo lagi kapag may mali. So
Hmm. Oo. Oh, see. hm. Oo, nag ah Lagi mo nang kasama, oh. Mhm. Oo, minsan ano rin, 'no, ah, nakakapagod 'pag gano'n. La lalo na nagtatrabaho ka. Pero minsan,'di ba, depende rin sa, ah, kumbaga situation mo o depende sa estado ng sarili mo 'yung nagiging reaksyon mo, 'di ba? Uhm, eto minsan kasi baka gutom ka. Gutom ka ba 'pag ano, 'yung pagod ka sa trabaho, di ba?
may freedom talaga tayo dati. Sobra. Mm. Minsan, pero pagod din talaga ako eh. Pero 'yung, 'yung mm. A actually yan, tama. Kulang talaga ako sa tulog kasi wala akong wala akong, ah, 8 hours sa tulog, puro ;less than 7 siguro less than 6?
Oo, lalo na 'pag kulang sa tulog. Mm.

Oo. Ayun, mas maganda talaga, 'no, na <gasps> huwag mong patagalin yung isang bagay kasi makakalimutan na niya. Ah, kaya agad-agad ano, ah, bigyan ng atensiyon. Hindi naman sa parusa yung <gasps> ginagawa, yung disiplina. 'Tsaka yung <gasps> eto, kapag napapansin mo na paulit-ulit yung reaksiyon mo o kaya parang, <gasps> "Ano ba 'yan, alam ko naman na ganito yung kalagayan ng anak ko, nagbibigay dapat ako ng konsiderasyon, pero ganito na naman yung reaksyon ko." <gasps> Okey lang 'yon. Hindi naman 'yon ano, hindi naman ibig sabihinin na failure ka sa pagkontrol ng emosyon mo, kundi 'yon yung <gasps> ano 'yon, parang <gasps> ah, reminder 'yon na, "Ah, kailangan kailangan pa pala 'pag ila ah, paghusayin ko 'yung pagkontrol ko. So, next time, ano kaya ang pwede kong gawin?" So, mga gano'n ba <gasps> yung ev oo. Eh ah Maganda yung ano, maganda yung alam mo yun, mag-take mag-pause ka kahit 3 seconds lang bago ka mag-react. Oh, mag ah huminga ka ng malalim. Tapos, ah hmm, nagawa mo na dati?
Mm. Tama ka. Tama ka. <chuckles> Kaya nga eh. Mm. <chuckles> Kaya nga. Mm. Mm. Salamat. <breath> Mm. Ano kaya? <laughs> Oo, paano kaya? Okey. Pero na oo. <gasps> Ah, si ah, nakaka nakakaasar lang din na kasi 'di ba, mga bata, I mean, <gasps> ah, medyo offensive nga pero sabi nga nila <gasps> monkey see, monkey do 'di ba?
Mhm. Oo.
<laughs> <gasps> Yung yung tipong kung paano ako magpakalma ng sarili ko. <gasps> Alam mo, ginagaya niya, pipikit ka, hihinga ng malalim. <gasps> So, na-o-offend na ako sa gano'n. Na parang, "Grabe to, ah." <laughs> Gaya-gaya. <chuckles>
Oh, 'di ba, oh. Mhm. Ay! <chuckles> Uy mo ibig sabihin <gasps> idol ka niya or <gasps> ah, he looks up to you. Kaya reminder din 'yon na ano, ay meron palang ano, meron palang gumagaya sa'yo, so kailangan mo na <gasps> alam mo na, maging mas mabuti pa o kaya <gasps> ikaw talaga muna ang gumawa ng magandang pagkontrol sa emosyon kasi kapag nagawa na rin niya ito, <gasps> ay! Sulit yung mga pagsisikap na ginawa mo.
'Yun nga, eh. Sobra. Sobra-sobra. Mm. Kaya nga, eh.